उम, बिल्कुल, मतलब फ़ोटोग्राफ़ी के साथ जब मैं घूमने जाता था, मेरा जब कोई काम होता था कहीं पर भी, तो मेरे बहुत दोस्त बनते थे मतलब अगर मुझे 1 याद आ रहा है, जैसे मैं अंडमान-निकोबार गया था, वहाँ पर मैं करीब 6 महीने रहा, तो वहाँ पर पहली बार जिस जगह हम रहते थे, उसके बगल वाले जो एक हट होती है मतलब वहाँ पर हम झोंपड़ी में रहते थे, वो झोंपड़ी रेंट पर मिलती है 500 रुपये दिन में और हम उसी में रहते थे, तो वहाँ पर उनसे मुलाकात हुई मेरे बगल में 1 जर्मनी से 1 आए हुए थे, वो कपल थे हाँ, और पहली बार उनसे मुलाकात हुई हमने अ, उनसे जान-पहचान बढ़ी फिर हम साथ में खाना भी खाने लगे, इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि हम 10-15 दिन उनके साथ ही बिताए, हम अपना काम करके आते थे, शाम को साथ बैठते थे, चाय पीते थे हाँ, और ऐसे ही करते-करते फिर उनसे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और वो अभी भी वो जर्मनी के जो कपल हैं उनसे हमारी दोस्ती है। वो जब इंडिया आते हैं वो हमसे ज़रूर मिलते हैं और हम भी जब भी कोशिश करते हैं कि हम जब वहाँ जाएँगे तो उनसे मिलेंगे। इस तरीके की हमारी दोस्ती है जो आज तक चलती चली आ रही है और अभी तो काफ़ी मतलब उनकी शादी भी हो गई है, उस वक़्त नहीं हुई थी। अभी 1 बच्चा भी है हाँ, उस वक़्त कपल थे तो ये दोस्ती बस चलती जा रही है, चलती जा रही है। हम फोटो भी शेयर करते हैं व्हाट्सऍप पे इस तरीके की दोस्ती अभी हो गई है।
अरे वाह! क्या बात है, हुँ, हुँ। क्या बात है, काफ़ी अच्छा अनुभव था आपका, हुँ। अरे वाह! अरे वाह! शादी भी हो गयी। अ, उस टाइम पे वो केवल कपल थे। ओके। अरे वाह!